Oh, sige ikaw? <laughs> May gusto ka ba sabihin? <laughs>
Ah. Okey po, kaya ano din siguro ano din po parang sa nature po naming mga babae din 'di 'di po ba masalita po kami, kaya parang 'yun din po yata yung <laughs>
Ah, depende naman. Siguro ikaw? <laughs> Hindi joke lang, oo naman siguro sa heneral naman. Kahit din naman kaming mga lalaki gano'n din siguro, may oras din.
Opo. Mm, kaya kung minsan po parang, kahit sinasabi naming napatawad na namin sila parang sinasabi pa rin namin, "Oh, yung kasalanan mo nga sa'kin nung ganito ganito."
<laughs> Totoo yan. Ba't nga kayo ganyan? Ba't ka ganyan? Oo nga, <chuckles> hindi, joke lang.
Eh, kaya ano <laughs> Kaya parang ang hirap minsan na lumimot at at magpatawad. Pero ano naman po trina-try naman po yung ano, yung best para magawa 'yun.
<laughs> Yes. 'Yon, mabuting tao yan. <laughs> Hindi, joke lang <laughs> Hindi pero, alam mo 'yun, wala naman ding taong perpekto 'no. So, nage-gets ko nga yung sabi mo kanina yung humahanga ka do'n sa mga taong mabilis mag-forgive. Kasi totoo nga naman, kahit ako hindi ko maisip yung, ma ah, after magkasala sa'kin ng isang tao gaano kababaw o kalalim na
<chuckles> Mm. <chuckles> <sighs>
o magpapatawad ako ng mabilisan, hindi hindi ko kaya 'yun. Ikaw ba?
Mm. Um, depende po siguro. <chuckles>
<laughs> O, siguro yung pag kinain lang yung, yung isang siomai mo gano'n hindi masyado. <laughs> Oo. Pero sige eto may gusto lang akong huling may gusto akong isa pang itanong sa'yo, ikaw ba pa'no ba natin matutulungan ang mga tao na nahihirapang magpatawad, ano ba ang payong mabibigay mo?
Ano, ay oo. Mabilis lang magpatawad. <chuckles> <chuckles> Um, siguro po ano, <chuckles> paano ko ba siya papayuhan? Nahihirapan din akong magpatawad ta's kailangan mo pang magpayo.
<laughs>
Siguro po yung mga binanggit po natin kanina, 'yun natuto po ako do'n, eh, na ano para din po sa para din po sa sarili nating kapakanan, para sa happiness din natin. Kapag ka nagpapatawad tayo, kaya siguro puwede kong sabihin sa kanya na kung talagang gusto niyang sumaya yung buhay niya. O i-try niya subukan niya na maging mapagpatawad, kahit na mahirap gawin.
Weh! 'Di, joke lang. Tuloy ka, tuloy ka. Ang galing naman. Tama, tama yan natuto ako sa sagot mo kasi, alam mo yun? Simple siya pero 'yun ang totoo, eh, kasi nga minsan 'di ba, kapag, kapag tayo may galit sa puso oh!
<chuckles>
oh, drama lalim. Hindi, yung hindi natin naiisip yung kabut yung pakiramdam na, na wala kang galit sa puso alam mo a um, ang ibig sabihin ko dito yung minsan kasi 'pag nasanay ka na lagi mo ng tinatanim yung sama ng loob mo sa kunyari sa eto sa taong ito na, lagi akong galit sayo, 'pag may ngitian mo siya laging galit ka sa kanya. So parang, hindi mo na alam yung pakiram
Mm. <chuckles> Mm.